أنا حاسة بالذنب، الحقيقة، في مشاعر كده جوايا، م يعني باحس كل لمّا بتيجي لي آآ، باتضايق جدًا إن أنا حاساها، بس ما ليش ذنب فيها بصراحة. هي بتيجي لي بشكل يعني عفوي كده، ما باقصدش إن أنا يوصلني الإحساس ده، بس هو بيوصلني وباحسه وبازعل. آآ، أنا مفروض يعني خريجة هندسة، ودي أنتِ عارفة من الكليات اللي هي كانت يعني واخدة مجهود مِنّي، وما سقطتش أ أي سنة، وواخدة تقدير جيد، يعني أنا كنت كويسة في الكلية. ويعني يُشار إليَّ كده إن أنا هاطلع مهندسة فظيعة وحاجات كده. بس للأسف، الظروف جات حاجة مختلفة. آآ، ارتبطت بسرعة بعد الكلية، وجِبت أولاد برضه بسرعة بعد الكلية. حاولت أشتغل في النُص كده، بس ما توفقتش في شغلانة آآ، ثابتة يعني ت تتوافق مع مع ظروفي. والمهم، في الآخر يعني أصبحت سيدة منزل وأم وفقط. وحكاية الهندسة دي بقيت إن أنا شاطرة، يعني باعرف أذاكر ل لأولادي كويس. آآ، اختفى الموضوع بالنسبة لي، والطموح بالنسبة لي في الناحية دي شبه يعني آآ، منقطع بقى له كتير جدًا.
ما شاء الله. حلو. إهم. إمم.
في المقابل صديقاتي العزيزات آآ، ربنا يوفقهم يعني ويديهم أكتر وأكتر. أنا مش باحسدهم ولا حاجة، بس بييجي في بالي إحساس أنا ليه عملت في نفسي كده على طول. آآ، إن همَ ما شاء الله تحققوا في ال في موضوع كاريرهم، يعني كل واحدة فيهم ما شاء الله في م يعني في مكانها، وفي شركات في واحدة منهم في شركة عالمية مثلًا، وكلهم ما شاء الله يعني حققوا نفسهم، وبرضو اتجوزوا، وجابوا أولاد وعملوا حياة دي. بس يمكن انا يعني ابتديت خطوة قبلهم.
إمم.
بس إمم، مم حاسة بالذنب تجاه نفسي، وحاسة بالذنب إن أنا أحيانًا بييجي ببالي المقارنة السخيفة دي، باعتبرها سخيفة لأن أنا ما هو ما ما ما أجبرونيش إن أعمل كده، أنا اللي عملت كده في نفسي زي ما بيقولوا، بس مش عارفة ليه بييجي لي الإحساس ده؟ بس مم برضو مش عارفة أتخلص منه إزاي؟
إمم. تمام. والله هو أنا أنا حاسة بيكِ جدًا، وواضح قد إيه الموضوع مأثر عليكِ، وعلى نفسيتِك، باين جدًا من نبرة صوتِك، وأنا مَقَدرة اللي أنتِ فيه. بس أنتِ أنتِ محملة نفسِك فوق طاقتِك أوي، يعني هَوّني على نفسِك، خدّي الموضوع ببساطة شوية. آه، أنتِ اتجوزتِ وخلفتِ و وبتقولِي الهندسة اللي أنتِ ما قدرتيش تحققي فيها نجاحِك، قدرتِ إن أنتِ تحققي نجاح مع أولادِك، إن أنتِ تذاكري لهم، ما يحتاجوش أي حاجة، وبتشوفي نجاحهم قدامِك، والفضل ده بيرجع لِك أنتِ. فأنا مش عايزاكِ تزعلي، انتِ استفدتِ برضو من الهندسة. كون ان أنتِ أخدتِ الخطوة بدري، ده ما يعيبكِش، ده كان مقدر ليكِ إن إنتِ تبدأي تكوني أسرتِك، و وتجيبي أطفالِك، اللي أنا متأكدة كويس أوي إن هم ع عندِك أغلى من أي حاجة تانية في الدنيا، دول أهم حاجة دلوقتي. أمّا في حتة إن أنتِ بتقارني ما بين نفسِك وما بين زمايلِك، بصي حتة المقارنة دي بيبقى شيء طبيعي جدًا عند ناس كتير، يعني مش لوحدِك اللي بتقارني، وبعدين أنتِ مشاعرِك نبيلة جدًا، أنتَ بتقولي، آآ، قلتِ لي: "ربنا يوفقهم"، يعني أنتِ مش بتحسديهم أو كارهةٌ نجاحهم، بالعكس. يعني أنتِ حابة لِهم النجاح والتوفيق وكل حاجة، فده مش عايزاكِ تحسي أبدًا بشعور سيء تجاه نفسِك، وإن أنتِ تلومي نفسِك على حاجة. لأ، يعني أنتِ شخصية جميلة جدًا، ومشاعرِك نبيلة، وبتحبي أصحابِك فمش عايزاكِ تضايقي من حاجة زي دي. طب قولي لي
وأنا ال السبب آه، قولي لي.
كنت عايزة أقول لِك أنتِ بتحسي بالمقارنة دي إمتى؟ هل هم ب يعني ب ب دايمًا طول الوقت بتحسي إن هما بيتفاخروا بحاجة قدامِك، فأنتِ غصبًا عنِك بتحسي بالمقارنة دي؟ والّا هم طول الوقت بينشروا النجاحات وبيتكلموا عنها ع ب على الفيس بوك والمنصات أو لما بيشوفوكِ يعني؟ إحكِ لي تفاصيل كده.
هو ده اللي أنا كنت عايزة أفضفض معاكِ فيه، ه فيه يعني، إن هم آآ إمم بقيت أنا ال اللي بيقولوا إيه إن أنا بافرض نفسي، أنا اللي عندي الوقت الزيادة، والوقت الفاضي إن أنا أقول لهم يا جماعة يلا نتقابل يا جماعة إيه رأيكوا ف فباحس بقد إيه آآ، يعني بدونية مش عارفة باحس إن أنا قليلة وأنا باقول كده لأنه كل مرة باحاول أجمعهم، فلانة تقول لي لأ للأسف أنا عندي سفرية في الحتة الفلانية آآ، أنا كذا، كل واحدة تقول حاجة شكل، بس أنا اللي دايمًا آآ، ما عنديش حاجة زي ما بيقولوا إن أنا أقول لهم لأ مش هينفع، رغم إن
اهم. آه.
يعني أنا حاسة كده إن هم ما بقينا مختلفين يعني بقى اهتماماتنا مختلفة، هم دلوقتي حتى زي ما أنتِ قلتِ كده بينشروا نجاحاتهم وتميزهم، و وسفرياتهم بقى في الشغل آآ، أي إنجاز بيعملوه في الشغل بي بيشاركوه على الفيسبوك، وأنا طبعًا باهنيهم وكل حاجة، بس عارفة لما بتبتدي ال ال ال الصداقة اللي أنا كنت فاكراها ت هتبقى موجودة آآ، بتبتدي تتباعد ما بقاش ما بقيناش شبه بعض، ما بقاش في اهتمامات يعني حتى لما بنتقابل هم ما شاء الله عندهم آآ، يعني تفاصيل شغل ممكن يشاركوها مع بعض، أنا أنا هاشاركهم إيه؟ أقول لهم مثلًا ابني عيّي وسِخِن إمبارح، ف مش عارفة باحس إن أنا بقيت ما بقيتش شبههم، وده مضايقني، لإن أنا زي ما باقول لِك آمم، أنا مش من كلية عادية كنت آآ، آآ، خدت مجموع قليل فدخلتها لأ، ده كان حلمي، أنا كنت باحلم بده بالكلية دي، واجتهدت لحد ما دخلتها، واجتهدت لحد ما خرجت منها.
إمم. آه. في المجال.
بس هي ظروفي جات كده، يعني أنا قابلت الإنسان اللي أنا باحبه ونا وارتبطنا بسرعة وربنا وفقنا، ما ما جاش في بالي أبدًا إن الحياة دي ممكن تاخدني من من حلمي، وإن أنا ما أقدرش أحقق حاجة.
إمم. إمم، والله فهمتِك وحاسة بيكِ، وقد إيه الموضوع مأثر عليكِ أنتِ باين من صوتِك أوي، بصي هوني الموضوع على نفسِك، فكرة إن أنتِ دلوقتي الاهتمامات بقت مختلفة ده شيء طبيعي شوية إن يمكن عشان هم في نفس البيئة دلوقتي أو في نفس مجال الشغل، فالاهتمامات واحدة أنتِ دلوقتي يمكن ما فيش أوي عندِك أخبار كتير في الشغل، فأنتِ بتحسي ده. ف بس إحساسِك ده طبيعي مش مش إن أنتِ ينعكس عليكِ إن أنتِ بتحسي بالدونية أو إن أنتِ قليلة، لأ، أنتِ ما أنتِش قليلة، أنتِ قلتِ حتة حلوة أوي، "أنا نجحت وتفوقت في كل في كليتي" يعني أنتِ م إنسانة طموحة جدًا وإنسانة شاطرة وناجحة، اتخرجتِ بتقدير كويس، الفكرة كلها إن أنتِ لقيتِ نصِك التاني- طبعًا ربنا يهنيكم- بزوجِك و بزوجِك أنتِ مبسوطة معاه مع أولادِك و كل حاجة. طيب أنتِ ليه ما فكرتيش أنتِ بس افتقدتِ الشغل تمام، وده لسه يعني هنتكلم فيه ده قدامِك فرصة إن أنتِ تبدئي فيه. بس أنتِ إيش عرفِك إن ال ال زمايلك اللي نجحوا في شغلهم أو إن هم اتجوزوا وخلفوا مبسوطين في حياتهم اللي أنتِ مبسوطة فيها دلوقتي مع جوزِك؟ فممكن و جدًا ما تبقاش مبسوطة في جوازها أولادها يكون مطلعين عينها آآ، علاقتهم ب ب ب بالأسرة بتاعتهم الدفا اللي أنتِ حاساه ودلوقتي عندِك، ماهو ممكن ما يكونش عندهم اصلًا، لإن طبيعي إن الواحد لما بييجي ينشر حاجة عن نفسه بينشر الحلو، ما بيصدرلِكيش الوحش، أنتِ عندِك حلو
إمم، إمم. ما هو أنا في كل الأحوال أنا مش عايزة أقارن نفسي بيهم فحتى في حلاوتهم ووحاشتهم أو الحاجة الوحشة اللي في حياتهم. أنا عايزة أخرّج ده من جوايا مش عايزة أقول آآ، لو كانوا هم حققوا م مهنيًا أنا محققة اجتماعيًا، أنا مش عايزة ده، هو ده اللي بيجرحني أصلًا، إن أنا ليه أقارن نفسي بيهم؟ أنا ليه ييجي في بالي إن أنا أتعامل في الأمر على إن في مقارنة أصلًا؟ أو إن ده بسبب إن حاجة نفسية جوايا مش جواهم أو في حياتهم، سواء في الحلو أو الوحش في حياتهم، المشكلة فيّا أنا من جوا حاسة إن أنا آآ، ظلمت نفسي.
طيب، أنا هاقول لِك على حاجة. أنتِ أ الموضوع ده أثّر عليكِ في علاقتِك بيهم؟ هل أنتِ حاسّة إن إن بقى واضح عليكِ حاجة زي دي؟ هم أخدوا بالهم مثلًا إن أنتِ آآ بتحبي تت يعني تَتَقصِّي أوي عن أخبارهم، وحسّوا إن أنتِ بتقارني أو كده، فبقوا إن هم يبعدوا شوية عنِّك، إن هم بقوا بيتحججوا إن همّ يقابلوكِ أو كده، أو ردود فعلِك تجاههم غير. يعني علاقتِك بيهم عاملة إزاي دلوقتي؟
ال لأ، أنا ما خاصمتهمش أبدًا. زي ما باقول لِك، أنا بالعكس، أنا كنت أنا اللي حريصة إن إحنا نتجمّع، وإن أنا اللي ب باضبّط اليوم. وساعات بيبقى اليوم عندي أنا أصلًا ييجوا لي البيت يعني و واعمل لهم ضيافة لذيذة، ونقعد قعدة حلوة. آآ القضية إن أنا بعد مع الوقت يعني ب كنت حريصة في بداية الموضوع على كده، بس مع الوقت هم انشغلوا أكتر، فالموضوع ده بقى يعني نادر جدًا. فعلاقتي بيهم مش قوية قد ما ت يعني آآ مُتابعتنا لأخبار بعض لسّه موجودة الحمد لله، سواء على الواتساب أو على صفحات السوشيال ميديا، تليفونات مع بعض أحيانًا. بس آآ اللقاء بقى نادر، بس مش مقصود من أي طرف. لإن هم مشغولين، و وأنا ما بقيتش ألَِح زي الأول يعني، عشان ما أحسّش إن أنا يعني باجبرهم على كده يعني.
في إيه؟ إمم. طيب بُصّي، م يعني أنا مُتفهِّمة كل اللي أنتِ فيه ده. وخلّينا بس يعني إيه، تهدي كده وتاخدي الموضوع ببساطة شوية. أنتِ إنسانة جميلة جدًا. أنتِ الفكرة كُلّها إن أنتِ عندِك دلوقتي وقت فراغ فأنتِ حابّة ت ت يعني طول الوقت ت تحسّي إن أنتِ لمّا بتتتبّعي أخبارهم بييجي لِك إحساس المقارنة ده. فأنتِ ليه ما تحاوليش بقى إن أنتِ تقلّلي إن أنتِ ت يعني تعرفي أخبارهم الكتيرة دي؟ يعني سيبيهم هم زي ما أنتِ كنتِ طول الوقت أنتِ حريصة إن أنتِ تتجمّعوا وما كانش حد حريص أوي زي زيِّك كده، ليه ما بتحاوليش بقى إن أنتِ يعني تاخدي فترة راحة أو تبعدي شوية، تشوفي الطرف التاني هل هو حريص أصلًا إن هو يسأل عليكِ والّا لأ؟ دي أول حاجة. الحاجة التانية، طالما أنتِ دلوقتي بتقولي أنا الوحيدة اللي فاضية وعندي وقت فراغ، أنتِ ليه تم يعني استسلمتِ وما حاولتيش إن أنتِ تستجمعي بقى طاقتِك تاني وشغفِك وحُبِك للهندسة في إن أنتِ ترجعي تاني؟ يعني أنتِ دلوقتي قُدّامِك فرصة طالما أنتِ عندِك وقت أ كويس تبدئي إن أنتِ تذاكري من تاني، تبدئي تشتغلي على نفسِك وتطوّري نفسِك وتاخدي كورسات أونلاين، وتبدئي إن أنتِ تقدِّمي في شغل وتشتغلي. ودلوقتي الهندسة أنتِ ممكن تشتغلي من البيت، ممكن ييجي لِك فرصة سفر تغيّري من مستواكِ تمامًا. ليه ما بتحاوليش أو بتفكّري إن أنتِ تطوّري الحاجة اللي أنتِ حاسّة فيها بالنقص؟ يعني مش علشانهم هم أو عشان مقارنات أو الكلام ده، علشان أنتِ. لإن أنتِ متأثّرة مش مش غيرانة منهم. لأ، أنتِ متأثّرة بحاجة أنتِ حابّاها وعايزة تعمليها. ليه ما بتحاوليش إن أنتِ في الوقت ده تعملي ده؟
معاكِ ح أنا يعني جايز فعلًا إن أنا اتَّخِدت شوية، سِن الأولاد كان أصغر من كده. بس جايز فعلًا م مع سنّهم لمّا يكبر. ممكن أحاول تاني. عندِك حق والموضوع جوّايا مش مالهوش ذم مالهمش ذنب فيه خالص. آآ الموضوع لازم يبقى جوّايا أنا يت يتضبّط أكتر من كده. ومرسي إن أنتِ سمعتيني أنا ف فضفضت بجد وارتحت جدًا لمّا خرّجت المشاعر دي ليكِ.
على إيه بس؟ أنا تحت أمرِك في أي وقت.